Ma, ti posso chiedere se sei una persona, ehm, mattiniera, quindi se in caso riuscissi a svegliarti, ehm, presto o invece preferisci dormire?
<sighs> Allora, tasto dolente nel senso che allora, io di di natura non metterei la sveglia la mattina, cioè, della serie quando mi sveglio, mi sveglio. Poi, logicamente, in que non posso perché adesso sono un'adulta e queste cose non si possono fare. Quindi, ehm allora, diciamo che per ora mi sveglio in modo tale da cioè, da arrivare puntuale al lavoro. Esatto, quindi quello è quanto. Mhmm, allora, in passato, mi è capitato anche di fare sveglia un po' più presto, quindi uhm, d allora, non lo escludo, cioè, non è la mia attività preferita, ma sono disposta a farlo quelle volte a settimana in cui dovesse servire, mettiamola così.
Okay. Okay, perfetto. <chuckles> Arrivare giusto, okay. Beh, diciamo che, uhm, per avere poi una routine stabile, bisogna trovare anche qualcosa che sia gestibile e che ti permetta, effettivamente, di portare la cosa a mhmm, nel lungo periodo. Quindi, ehm, forse se già, ehm, non sei una persona mattiniera, ehm, a cui piace effettivamente o che non ha problemi comunque a svegliarsi presto, forse non la terrei proprio come opzione nel lungo periodo per per a per inserire in quel momento della giornata l'attività fisica. Quindi poi mi hai detto che invece, ehm, la pausa pranzo la passi con i colleghi, comunque sempre in ufficio, ehm, ed effettivamente, magari, ehm, il momento
Eh, esatto. Mh. Certo. Sì?
mhmm, forse migliore della giornata per andare effettivamente a fare qualcosa di fisico sarebbe, ehm, il uhm, ehm, il pomeriggio. Ti posso chiedere quanto è distante, effettivamente, il lavoro da casa? Cioè magari per inserire una routine già più di movimento, invece di prendere i mezzi pubblici si potrebbe magari, o per intero o per una parte, magari, andare a piedi? Potrebbe essere un'alternativa?
Sì. Mh.

Ma allora, uhm, adesso che ci penso un po' più, sì, direi che qualcosa è fattibile. Allora forse sì, non la farei tutta, nel senso che magari diventano 30-40 minuti a piedi, quindi magari a fine giornata diventa impegnativo. Però effettivamente <smacks lips> quando dicevi, mhmm, "per un pezzo", mhmm, lì efe non mi costa nulla, cioè perché comunque, uhm, uso la metro, quindi insomma le fermate sono tante, non è magari come il treno per cui, mhmm, sono anche distante; la metro anzi nelle grandi città sono anche molto ravvicinate, quindi potrei studiarmi un attimo un percorso per cui io esco a piedi dall'ufficio, uhm, cerco di stare abbastanza nelle vicinanze, diciamo, della linea, uhm, così che quando dico: "Okay, basta", mhmm, posso andare tranquillamente a prenderla e questo effettivamente non è non è neanche troppo difficile perché poi insomma mhmm, vabbè, è una bella idea.
Erto. Mh-mh. Esatto, anche perché così senza senza un grande s sforzo comunque inizi già a inserire quei 20 minuti all'andata e 20 al ritorno, che poi in realtà quando inizi a camminare secondo me, anche se sono 30-40 minuti poi diciamo che, uhm, ti prende e quindi poi, uhm, alla fine magari finirà anche che non che non prendi la metro, ehm, e comunque, ehm, hai già inserito un quasi 1 ora di allenamento allenamento, comunque di movimento al giorno. Quindi già questa è un secondo me, una buona alternativa.
Si, mh-mh. <chuckles> Vero. Certo, sì, sì.